Mubazir tapi enak juga gitu kan. Heeh, deh ya udah dari dari pokonya dari <chuckles> heeh pokoknya dari situ aja kalau beli Richeese itu udah gak pernah lagi level yang paling
Eee, enak, Kak, iya iya bener. Serba salah jadi ya.
tinggi gitu, apalagi kalau ada ya pernah mereka tuh, level yang di bawah di atas level 5 gitu
Mmm. Heeh heeh.
itu gak pernah dicobain, paling ya kalau sekarang beli ya level 1 atau 2 lah gitu, cukup gitu, heeh.
Oh. Cukup ya itu ya? Oh gitu, ya saya juga inget tuh pernah, mmm, nyobain Richeese yang memang pa yang paling pedasnya, mungkin berarti bener ya level 5 mala paling pedes. Mmm, saya itu belinya bareng partner saya waktu itu makan di tempat. Harusnya makan di rumah sih kalo sekarang-sekarang dipikir makan yang begituan. Saya biar bisa sambil santai pedes gak jelas gitu kan, it itu makan ditempat, saya cuma nyobain berapa gigitan aja udah, jadi sisanya buat, eee, partner saya waktu itu, jadi udah ah nggak mau lagi sampai sekarang nggak pernah beli lagi udah kapok gitu, sampai sekarang Richeese itu loh. Wuih, pedes banget.
Mhm. Heeh. Mmm. <laughs> Heeh, iya aduh. Pokoknya mah udah itu sih, kayaknya sih ya, si Richeese ini kayak apa, mmm, lebih salah satu pelopor makan makanan pedas juga kan, yang ada level-levelnya tertentu gitu, heeh. Kalo ya
Mmm, iya bener. Mmm. Terus juga m Richeese juga beda juga kan dibanding yang lain dulu itu, beda banget itu, mmm.
Iya. Iya gitu. Sampe ada ada lo sampe ada lombanya lah, terus, eee, restoran lain juga jadi ngikutin ya, saus pedas atau saus per level gitu. Sampe sekarang ya makannya
Oh ya. Heeh. Iya. Iya, sekarang banyak heeh, banyak yang itu loh banyak kayak Richeese abal-abal sekarang kayaknya deh, Richeese KW, heeh.
Mmm. Heeh, betul. Iya meskipun ya rasanya kayak, ya nggak ada yang bisa nyamain kaya Richeese gitu gurih, enak pedes manis.
Iya ya. Oh.

Cuman emang suka aja gitu.
Oh. Oh, iya ya. Eee, terus tadi mungkin mau
Ka mhm, kalo Mbak, eee, ini mhm, kalo Mbak ngatasin rasa pedes gimana tuh, kalo misalnya pas makan pedes-pedes lah gitu lah, cara ngatasinnya gimana?
Kalau ngatasin biasanya saya, saya itu biasanya, eee, makan yang gak pedes kayak atau sedia kayak yang gurih atau yang manis di sebelahnya gitu loh, jadi kalau ada kue tadi, ya itu jadi yang pedasnya misalnya sebungkus, kuenya mungkin 1- 1 potong, mungkin gitu, jadi heeh, terus tapi udah kuenya udah abis kok jadi pengen lagi yang makan yang pedes gitu kan, jadi nambah terus gitu, <chuckles> lingkaran setan gitu jadi ga berhenti-berhenti.
Mhm. Mmm. Mhm, mhm. Oh, ya ya, dengan makan dengan makan lagi ya, jadinya ya.
Iya, bener, kalau Masnya ada nggak sih, eee, apa sih, tips dan trik mungkin.
Ah. Kalo saya mah, <laughs> kalau saya mah sebenernya ada 2 cara yang saya sering lakuin kalo misalnya emang makannya pedes ya. Yang pertama itu harus sedia air anget aja air anget aja, tapi jangan panas banget, air anget iya, air putih air mineral, air hangat, air putih. Atau misalnya air teh juga nggak papa, yang air teh tawar tapi anget gitu, pokoknya mah air anget aja. Atau yang kedua itu harus sedia, mmm, susu.
Mhm. Iya. Oh iya bener, air putih atau air apa aja? Mhm mhm. Oh, mhm.

Halo halo.
Halo, selamat malam. Halo, Mbak.
Selamat malam juga, Mas, iya.
Gimana sehat kabarnya?
Mmm. Sehat sekali alhamdulillah. Bagaimana Masnya?
<chuckles> Saya juga sehat alhamdulillah. Eee, malam ini kita ngobrolin apa nih
Asih deh, Mas, mmm.
serunya?
Ngobrolin makanan seru nggak nih, Mas, kira-kira nih?
Ah, seru tuh kayaknya ya? Meskipun sudah makan malam, <chuckles> meskipun sudah makan malam tapi kemungkina memungkinkan bisa lapar lagi nanti malam mah.
Selalu. Waduh kalo gitu Mmm, apalagi kalau ada cemilan-cemilan ya. <chuckles>
<laughs> Nah ya apalagi kalau ada cemilan, deket ya.
Waduh, nah kalau misalnya Masnya nih, eee, Mas suka nggak kalau m yang pedes-pedes nih, bisa, misalkan bisa atau mungkin ada cemilan pedes gitu?
Tetep tergoda. Mhm. Suk suka suka suka, pedas suka. Heeh, tapi gak suka pedes banget banget nggak sih, suka sih suka hanya sebat hanya sekedar, mmm, pelengkap, eee, rasa di lidah aja gitu, sama perut.
Oh suka ya? Oh, apa tuh? Hmm. Oh, kayak senggol lidah gitu ya?
Heeh, betul, heeh, gitu. Gimana ya kalo misalnya
<chuckles> Oh gitu. Makanan apa nih kira-kira? Mhm, apa gimana gimana?
eee, sebenernya kalo yang pedes-pedes, mmm, seringnya harus dicampur sama yang gurih-gurih sih kalo saya sendiri gitu. Pasti ya misalnya, <laughs> sambel pasti gurih gitu kan, terus tapi yang nggak pedes nggak gurih itu ya cuman kalo makan cengeknya langsung gitu atau cabenya langsung gitu ya. Atau enggak
Oh, iya iya iya atuh, betul betul. <laughs> Iya gimana heeh heeh. Waduh, waduh itu kok kayak tantangan ya? Kalau misalnya disuruh makan cabenya aja.
<chuckles> <chuckles> Sama ini sama gorengan sama gorengan biasanya. Ah hah heeh heeh. Atau, mmm
Oh, iya iya iya, heeh heeh. Iya inilah, kayak apa?
semta seblak.
Apa tuh?